ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องความเหงา ถ้าเป็น ถ้าเป็นของเราเนี่ย เราไม่แน่ใจนะว่า ของคนอื่นเขาจะมีวิธีการแบบไหนเนี่ย เราเนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะไม่บอกกัน แต่เขาจะรู้กันโดยการที่ว่า ด้วยความที่เป็นวัยทำงาน ต่างคนต่างมีครอบครัว ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเองเนี่ย แล้วดันโทรมาคุยกับเราเป็น ชั่วโมง 1/2 ชั่วโมง อะไรอย่างงี้ ก็ว่ากันไปแบบ อา นานผิดปกติ เราก็จะรู้ได้แล้วว่า อา การที่เขาโทรมาเม้าท์มอย โทรมาบ่น โทรมาอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่า สถานการณ์ สภาพแวดล้อมของเขาเนี่ย ของเพื่อนเราเนี่ยไม่ปกติแล้ว วันเนี้ยโทรมาคุยนานแปลก ๆ เนี่ย ต้องมีอะไรแน่ ๆ เลย ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยซิ เออ อะไรประมาณเนี้ยครับ ฉาก
ค่ะ <laughs> ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ แปลก ๆ ใช่ไหม? <chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม อา เราเดาออก <chuckles> อา โอ้! อันนี้เห็นภาพเลยอะค่ะ แล้วคุณน่ะค่ะคิดว่า ความเหงาแบบว่าส่งผลยังไงกับสุขภาพไหมคะ? แล้วก็ส่งผลยังไงกับ อ่า สุขภาพจิตกับสุขภาพกายไหมอะคะ?
เหงาเนี่ย ถ้าในมุมมองของเราแล้วเนี่ย เรียกได้ว่ามีผลอย่างรุนแรงเลยครับ เรียกได้ว่าจะมองว่า ภัยเงียบเลยก็ได้ครับ ถ้าเราเนี่ยไม่สามารถจัดการ บริหารจัดการความเหงา หรือความรู้สึกได้นะครับ หลาย ๆ คนเนี่ยมองข้าม มองว่าความเหงาเป็นเรื่องธรรมชาติ จริงอยู่ครับความเหงาเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ความเหงาเนี่ยมันก็มีพลังมากพอที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยถึงขั้นที่แบบจบชีวิตของตัวเองได้เลยนะ เห็นจากในข่าวหลาย ๆ ข
ค่ะ อืม ค่ะ ข่าว อา ค่ะ โอ้ อันนี้จริง ค่ะ
ใช่ครับผม เห็นจากใน ใน ส ในข่าวเนี่ยหลายคนเนี่ย เหตุสลดต่าง ๆ เนี่ยที่เขาแบบพยายามแบบจบชีวิตของตัวเองนี่ ก็เกิดจากความเหงาด้วย มีส่วน แล้วก็ไม่มีใครที่ไว้ใจได้ด้วย เกิดจากความเครียดด้วยแบบนี้อะครับ เราก็เลยมองว่า เรื่องเนี้ยสำคัญครับ
ค่ะ โอ้โฮ จริงค่ะ อือ ค่ะ โอ้ อันนี้แบบเห็นด้วยเลยล่ะค่ะ เพราะว่าตามข่าวทั่วไปอะค่ะ ก็จะเห็นแบบว่า เหตุเกิดอาจจะมาจากความเหงานี่แหละค่ะ จนบานปลายแบบว่าไปถึงแบบ ถึงขั้นแบบจบชีวิตลงอะค่ะ แล้วอย่างเงี้ยอะค่ะ ขอถามแบบลึก ๆ เลยนะว่า คุณน่ะเคยมีความรู้สึกถึงแบบตรงนั้นไหมคะ? ว่าแบบว่า "โอ๊ย! นี่ฉันเหงาแบบไม่ไหวแล้ว" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ใช่ครับ ครับผม